Iya iya, betul betul. Memang kan e ya udah, makanya setiap momen waktu luang, gitu. Atau mungkin ada liburan yang panjang, kita tuh biasanya searching dulu tuh di media sosial, "Mana ya tempat yang harus kita datangkan?" Iya, "mana yang kita harus datengin nih?" Gitu.
Mhm mhm. Oh, heeh. Jadi udah udah di agendakan ya sama istri ya? Heeh. Wah, seru seru. Mhm.
Palingan, eee, aku sama apa namanya, pasangan ini kan, hobinya sama gitu ya. Kita nggak mau, nggak nggak mau apa namanya, ke tempat yang panas gitu karena, tinggal di kota yang panas gitu, kota kita panas gitu, "Masa liburan ke pantai!" Waduh. Gitu. "E jangan dong!" "E iya juga, pa masa kita mau ke pantai, ya udah kita cari gunung, cari yang adem." Gitu ang mhm.
Heeh. Mhm. Oh. Nah itu dia itu! Tambah seru lagi. Oh, oke. Iya iya iya. Heeh heeh. Jangan yang panas juga. Mhm mhm mhm. Jangan ya. Heeh, heeh. Oh, oke. Wah itu tuh menarik banget itu. Karena kan, kalau udah satu inilah satu frekuensi ya. Aku sama suami juga sama sih Kak, udah sefrekuensi pokoknya kalau nyari apa namanya, lokasi liburan kita tuh lebih suka yang lebih jauh dan gak rame biasanya. Mhm. Emang kita carinya yang, emang yang gak jangan yang rame lah, kalau misalkan rame kan nanti malah keindahannya tuh kayak hilang aja, gitu loh Kak. <chuckles> Rasanya tuh
Nah. Betul betul. Oke. Oh iya, pastinya tuh ya. Mhm. Oke. Nah, gitu ya momennya hilang, gitu ya. Karena kan heeh.
Mmm, bener! Mau menikmati keindahannya kan rebutan sama orang kan, ya gak enak juga kan! Wah. M iya, seru banget. Makasih banyak ya Kak ya, sudah berbagi cerita.
Betul, gak enak banget, iya. Memang menarik banget nih kalau kita ngomongin hobi ya Kak ya. Iya, baik, terima kasih banyak, mhm, sela

Kan, dia mau itu atraksi, atraksi nyebrangin, ini, gedung sekolah, gitu. Jadi, k dia kita siapin, apa, dia nyiapin spanduk ya, poster di tengah-tengah tuh, ah, nanti dia nyebrang, eee, terus, apa namanya, turun dari kabel itu, turun ke bawah sambil, apa, narik, eee, posternya itu turun, gituin, gitu.
Oh, ya ampun. Heeh heeh. Heeh. Mhm. Heeh. Wah. Usahanya usahanya, enggak kaleng-kaleng ya? <chuckles> Dan, itu zaman SMA lagi, ya ampun. Wah, jodoh apa enggak tuh? <chuckles>
Iya, gitu tau. <chuckles> Nah iya, gitu, dan yang kita tid eee, pokoknya, "Oke deh, seru deh pokoknya," gitu ya, "Kita terima," gitu, "Oke boleh boleh bisa bisa," gitu. Akhirnya kita sewa sewa, apa namanya, talinya itu loh, tali itu karena enggak punya rek ah heeh, nga peralatannya kita cariin, gitu. Nah, yang kita tidak duga ternyata orangnya tuh gede banget gitu. Aduh, itu kan, Kak, kebayang dong orang segede gitu ada dia digantung di atas tali, gitu kan. Dan, itu baru pertama kali tali putus apa enggaknya sih? Enggak ya. Karena, itu bisa ratusan kilo ya, eee, daya tahannya, mhm. Tapi kan, karena ini pertama kali, dia bisa enggak ngangkat, gitu? Kan, harus cantelannya itu harus ditarik dulu dengan cara ngangkat badannya dia ke atas tali, gitu. Nah, ah, bener aja dong, pastinya dong, kejadian gitu, namanya orang baru pertama kali, eee, dia ke tengahnya berhasil nyantelinnya tuh enggak bisa, lepas cantelannya itu. Nyangkutlah dia di tengah, itu lama banget, gitulah. Kan kita enggak bisa nolongin juga, karena kan kalau ber-2 takutnya copot atau kendor gitu kan, makin sulit, gitu. Akhirnya, untung ada salah satu anggota tuh yang badannya kecil gitu, jadi dialah yang ke tengah tuh bantuin, eee, gendong gitu, sambil ngelepasin itu.
Heeh heeh. Mhm mhm. Oh, iya sih, mmm. Heeh heeh, segala macam peralatan. Mhm. Heeh. Wow. Mhm mhm. Ah, iya itu nanti putus apa enggak gitu kan, ya? Deg-degan. <chuckles> Oh. Oh, oke, aman ya? Heeh. Heeh. Oh, mhm mhm. Heeh oh, iya oh, iya benar benar, heeh heeh. Mhm. Heeh heeh. Aduh! Mhm. Waduh, heeh. Oalah. Mhm. Mhm mhm Mhm mhm. Wah, demi waduh, aduh, padahal berat banget ya, Kak, ya? <chuckles> Heeh.
Mmm, iya dia tahan, kita yang ngebukainnya cantelannya gitu, udah dia berhasil turun gitu dan, a yah, <tsk> ya plot twist-nya memang gagal sih ya, gagal itu ya, tidak diterima gitu, eee, enggak jadi, enggak diterima, gitu. Tapi, eee, bagi kita itu menguntungkan karena dibayar, Kak, lumayan, Kak, gitu, kitanya dibayar, gitu.
Mhm. Mhm. Heeh. Oh, yah, heeh, gagal menyatakan cinta ya, tapi diterima, Kak? Wah. Heeh. Oh, gitu. Heeh, wah, itu ini ya sangat-sangat menarik dan, eee, enggak bisa dilupakan sih itu, Kak. <chuckles>
Mhm. Mhm, karena masuk TV gitu, karena masuk TV-nya itu loh. E kita nungguin, "Eh, jam segini nih kita udah nonton," itu. Aku pamer juga ke orang tua, "Oh, ini ada ini nih aku masuk TV, Mak," gitu. Ah, seperti itu. Itu sih menariknya kayak gitu. <sniffs> Mhm.
Heeh, bener banget. Mhm mhm. Oke, heeh heeh. Mhm mhm. Oke, nah iya sih itu menarik banget gitu. Nah, eee, dari Kakak sendiri emang ini ya, Kak, ya, eee, apa namanya, di situ
Mhm, iya. Mhm.
eee, dari Kakak memang suka traveling juga atau maksudnya, ke karena cinta alam itu makanya terus, eee, menjadi bagian di situ, gitu ya?
Iya.

Udah udah dari zaman dulu malah udah dari zaman Dono, Kasino, Indro masih ini, <hiccups> masih kuliah itu udah lama, heeh. Oh, gitu ya ya ya, nah di masa itu, ah itu ada juga nih selain aku i di SMA itu juga a ada juga di TV itu ada acara yang lagi ngehits lah istilahnya tuh. Itu, eee, apa, acara nembak pasangan gitu ya, jadi orang yang kita suka kita te eee, ditembak gitu ya, apa, kita menyatakan cinta lah gitu kepada si ini mhm, betul ya, lupa-lupa inget sih kita judul pastinya heeh, nah itu kan lagi ini mhm, lagi rame banget ya. Nah ternyata, eee, pada suatu hari itu aku pernah dipanggil gitu ya, "Eh sini-sini ikut" gitu, "ada yang mau ketemu," gitu. Nah ternyata ya yang ketemu itu adalah krunya, kru sikat ini apa, menyatakan cinta ini, Katakan Cinta, heeh, gitu dan dia mau bikin acara di situ karena ada orang dari sekolah lain pengen nembak, eee, salah satu cewek di situlah, di sekolahku gitu.
Mmm, oke. Wah, menarik menarik, soalnya di SMA saya gak ada nih. <chuckles> Mhm, nah itu gimana tuh, Kak? Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Nemenin, Oh pasangain. Oh. Oh. Oh iya iya, Nyatakan Cinta gak sih itu judulnya? Gak inget, heeh, iya sih sama sih, heeh heeh, iya ada sih emang dulu, heeh. Heeh. Hmm, oh. Oh Nyatakan Cinta, oh. Waduh. <chuckles> Hmm. Hmm. Ah, tapi kenapa, Kakak, yang ditemuin tuh?